じゃあ、もうエピソードっていうと、も物語、そのものがなんかもっともっとあるっていう感じなんですか？
うん。 はい。うんうん。 うーん、ま、そうですね。その、やっぱりこう、物語ま、なんか小話みたいな感じになっちゃいますけど、その大事な大元の部分っていうのは、やっぱり、一応ね、映画で、こう表されてはいるので。ただなんかこう、細かいディテールだったりとか、その物語でこうなった理由って実はこうだった、みたいな裏話みたいなものとかも、こう原作に入ってたりするので。なんかその、何て言うんですかね、お話お話が面白いって、思ってくれるのであれば、きっと原作を読んだらもっと楽しいですよって思いますね。なんか、その映像が好きだったら、まあ、あの映像を、本で見ることができないので、やっぱり自分で想像することになるんですけど、うん、っていう感じですかね。
はい。はい。 はい。 うんうんうんうん。 はい。 はい。 ああ。はあはあはあはあ。はい。 うん。 うん。 うん。 はあ、はあはあ、ええ。 うん、そうですね。はあ。 うん、ふん。 じゃあ、なんか原作だと、とキャラクターの背景とかも書かれてるんですか？なんか過去の、なんだろう、ロン・ウィズリーの過去の物語みたいな。
うん。 はい。 ああ。そうですね。 ああ、過去の物語っていうか、まま、そうですね、か過去だったりとか、ま、その、進行している話の中で、実はこういうことだったとか、そういうのも、あると思いますね、うん。今パッとなんか、言ってって言われると、それはそれで出てこないんですけど、お話がすごく長いので。うん、ですかね。
なんか。 はい。 うん。 うん。 おお、ふんふんふん。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 うん。 うんうん。ええええええええ。うーん。 ま、ちなみになんですけど、こうま、ハリーポッターがすごいお好きっていうことだと思うんですけど、あのどうですか？一から、ま、最後まで通して、どの場面が好きですか？強いて、あげるとすれば。
うん。 はい。 うんうん。 はい。 ああ。